Und das heißt, es war natürlich 'n geplanter Trip, ne? Man ist ja nicht durch Zufall daran vorbeigekommen.
Mhm. Das gefällt uns da einfach so gut, ja, da gehen wir dann öfters hin, ja, wenn es uns einfach mal wieder wieder dahin verschlägt, ja? Da gibt's auch ganz tolle Bergalmen zum Einkehren. Das ist da wirklich ganz toll, ja. Gibt's da zum Beispiel Buttermilch und so was. Und das ist einfach ganz toll, ja, wenn man dann zum Beispiel das Bergpanorama, äh, genießen kann min mit, ähm, 'ner tollen Mahlzeit, ganz traditionell bayerisch, zum Beispiel 'ne Knödelsuppe oder sowas. Also, das ist ja auch dann noch mal, ja, wirklich, äh, auch was Atemberaubendes, würde ich fast sagen. Ja.
Und Ach so, sogar öfters? Mhm. <chuckles> Das heißt, du lässt dir öfter den Atem da rauben? Wie oft bist du dann dort? <giggles>
Den lasse ich mir den lasse ich mir ni nicht nur einmal rauben. Ja, also, da muss man wirklich in in sämtliche Himmelsrichtungen kann man dann nur nur staunen, ja. Oder zum Beispiel gibt es dann auch ähm, so Stollenwege, da kann man dann auch mit dem Mountainbike sind wir da diesen Sommer das 1. Mal durchgefahren. Das sind dann wirklich so alte alte Stollengänge, ja? Da mussten wir das war dann an ganz heiße Tage erinnere ich mich. Das hatte, glaube ich, so 35 Grad im August. Und dann haben wir en entschieden, wir machen jetzt 'ne Mountainbike-Tour, sind dann durch die durch die Stollen da gefahren. Da passt man dann gerade so durch. Das ist wirklich wie so 'n kleiner Bergstollen. Und das sieht dann aus wie so 'n ganz langer Tunnel, ja? Da ist dann vielleicht das sind unterschiedliche Tunnel. Am Anfang ist er vielleicht nur 50 Meter lang und der längste ist dann bis zu 200, 300 Meter lang. Und da kann man dann natürlich nur durchfahren, wenn man 'ne gute Kopflampe hat, ja? Sonst wird man wird man mit dem Mountainbike grad mit dem Lenker dann an der Wand anschlagen, ja, wenn man da kein Licht dabei hätte.
<laughs> Cool. Mhm. Mhm. Krass. Und war das so 'ne Sache, die du dann mit der Zeit so kennengelernt hast, was für Möglichkeiten da sind? Okay.
Ja. Mit der Zeit mit der Zeit, genau. Also zuerst sind wir da mal vor mehreren Jahren haben wir das mal m zu Fuß erkundet, diesen Stollenweg und dann wussten wir: „Ach ja, der ist ja da da lass uns das mal mit dem Mountainbike ausprobieren.“ Und dann sind wir da einfach spontan, äh, diesen Sommer hingefahren. Das war ganz ganz toll, vor allem dann an dem heißen Tag. Das war da unten dann in den Stollen ganz angenehm kühl. Das hatte, glaube ich, nur 10 Grad oder so. Also das war wirklich
Ja.
wirklich auch wieder einmaliges Erlebnis, ne?